Uhm, e, ehm, fare in modo che questi limiti non vengano prevaricati mai e al primo segno magari di, uhm, poca collaborazione, uhm, da parte dei dei suoceri o dei futuri suoceri nel tuo caso, uhm, discuterne sempre in maniera aperta però non scendere a compromessi da questo punto di vista perché i limiti sono, uhm, sono sacri, ci permettono di conservarci, uhm, di conservare la nostra individualità. Uhm, la privacy che è un concetto assolutamente fondamentale. Ehm, per alcuni ho notato un po' di più magari, c'è chi
Okay, chiaro, chiaro. E la privacy.